ค่ะ เหตุการณ์นั้นก็คือการไป Onsen นะคะ <laughs> ใช่ คือแบบว่าเราอะไม่เคยเปิดใจกับการ Onsen เลยนะ เพราะเราคิดว่า แบบว่า Onsen น่ะ มันน่าอายใช่ไหม สำหรับคนไทย อะไรอย่างเงี้ย ที่แบบเราต้องไปถอดเสื้อผ้า แล้วก็ เข้าไปแบบ เออ แช่น้ำกับใครก็ไม่รู้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ที่เขาพาเราไปอะมันเป็นเหมือนแบบ อืม น่าจะอยู่ที่ Odaiba นะคะ อันนี้ เพราะว่าเขาเหมือน เขาเรียกอะไรอะ เหมือนพาเราอะไปเพื่อที่ให้เรารู้สึกไม่เขินอายมาก อืม ก็เลยพาเขาไปแบบ มันเป็นสถานที่ เขาเรียก indoor อะค่ะ ที่แบบ เอ่อ มันมีอะไรปิดมิดชิดหน่อย อะไรอย่างเงี้ย อืม เพราะฉะนั้นการแก้ผ้าก็จะดูแบบไม่โจ่งแจ้งมากนัก อะไรอย่างเงี้ย เออ มันเป็นการเปิดโลกเราเลยนะคะ <laughs>
ฮั่นแน่ <laughs> โอเค เออ อืม ค่ะ อืม อือ อืม แล้วหลังจากที่ได้มีประสบการณ์กับ Onsen เนี่ยค่ะ ความรู้สึกที่ไม่เคยเปิดใจเลยเนี่ยเปลี่ยนไปไหมคะ แบบอยากกลับไปอีกหรือเปล่า? อะไรแบบเนี้ย อืม
ค่ะ ใช่ เราจะบอกว่าหลัง หลังจากนั้นน่ะค่ะ คือมันทำให้เราอะอยากจะเข้า Onsen บ่อยมาก แล้วก็คือเราอะหาข้อมูลเลย ไปแบบพวก Outdoor อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ไปคนเดียวนะ ไม่ชวน ใคร อืม ใช่ แล้วก็มีไปกับเขาด้วย ตอนหลังที่แบบว่าได้กลับไป อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ก็เลยแบบชวนกันไป เอ่อ "ไปเปล่า?" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็ "โอ๊ย ไป ๆ" เพราะคนญี่ปุ่นเขาก็ ม ไม่ได้รู้สึกเขินอายอยู่แล้วอะค่ะ อืม
<chuckles> อืม ก็ดูแบบ อ้าว เหรอคะ? อ้อ เออ น่ารักจังเลยอะนะคะ ก็เท่ากับว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณก็ยังแบบ เอ่อ เขาเรียกว่า พูดคุย แล้วก็ยังรู้จักกับ เพื่อนญี่ปุ่นคนนั้นอยู่เลย
ใช่ค่ะ ยังติดต่อกัน อยู่ค่ะ อืม
อ๋อ น่ารักจังเลยอะนะคะ ก็ถือว่าเป็นเหมือนทริปคนเดียวที่ อา เหมือนจะประชดคุณแฟนในตอนแรกเนาะ แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีความทรงจำที่ดีมาก ๆ เลย วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะที่มาเล่าเรื่องประสบการณ์เนาะ มันสนุกแล้วก็ อ่า ยิ้มตามไปด้วยเลยค่ะ ก็เหมือนแบบ อืม มีแต่ความรู้สึกดี ๆ จริง ๆ ด้วย ยังไงวันนี้ขอบคุณ และก็สวัสดีนะคะ
ค่ะ